と、今日はちょっと、お、聞いて頂きたいお話がありまして、はい。
はい、どうされましたか？
結構ですね、あの、以前は、あの、トレーニングジムなんですけど
ああ、はい。
結構頑張って週に3、4回ぐらい続けて通っていたんですが
うん、うん。
最近ですね、ちょっともう、モチベーションがちょっと落ちてきてしまって
うーん、はい。
ええ、あまり通う頻度が下がってしまい、最近だと週に1回ぐらいしか行けていないんですけど
うーん、なるほど。
うーん、ちょっとそこが、ま、最近ね、ちょっと寒くなってきて外に出るのもちょっと億劫にもなってきているんですが、まあ、ちょっと運動をまた再開したいなと。うん、ちょっとここのモチベーションをどうやって取り戻して、また、続けることができるかなというところを、ちょっと最近悩んでいます。
ああ、ですよね。 うん。 うん。 うん、うん。 うーん、いやむ続けるのってすごく難しいですよね。
うん、そうですね。
うーん。そもそも、え、なぜこう、ジムに通うっていうふうになったか、その、おきっかけみたいなものってあったんですか？
はい。 そうですね、ん、一番最初のきっかけは
はい。
ま、体づくりと、ま、健康維持っていうところで、やっぱりなかなかこう社会人になると
うーん。 はい。
やっぱね、学生時代は、こう運動する機会も多かったんですけど
うーん。
こう、大人になるにつれて、自分で、こう、決めて運動しないと、なかなか運動する機会ってないなと思っていて、うん。
うん、そうですね。
で、最近ちょっと運動不足の自覚もあったので、うーん、それで、ちょっと近所の、近所に、ちジムも新しいジムができたので、うん、それきっかけで、まずは入会をしたっていうのがきっかけですね。
はい。 ああ、いいですね。 うん、うん。 うーん。じゃあ、こう通うのに近いから、そういった意味の物理的なハードルっていうのは低いんですね。
はい。 う、そうですね。結構距離的には、ま、自転車で15分ぐらいなので。
うーん。 ああ、いい距離ですね。
うん、本当「運動しに行くぞ！」って言って出るには、非常に、いちょうどいいぐらいの距離です。
うーん。 うん、うん。 こう最初の段階では、どれくらい、なんなんていうんですか、目標みたいな、例えば、何キロ落としたいとか、体脂肪率を絞りたいとか、なんか具体的な目標ってあったんですか？
はい。 うん。 そうですね。まあ、最初は、まあ、具体的に何キロ落とすぞっていうのは明確にはなかったんですけど。
はい。 うん。
ま、当時体重が65ぐらい、あ、68ぐらいあったかな？そこからえっと、まあ、自分の中の、お、ベストというか、絞りたいなと思ってたのが63ぐらいだったので。
はい。 うん。 はい。
始めてから3か月ぐらいで、結構そこまではいけて、で、それ以降だいぶ維持をしていってうん、ただそれがもう、ずっともう、その、う30あ、63、4ぐらいで、ずっとキープされているというか、そこからあまりこう変動がなくなっちゃって、うん。
うーん。 うん、うん。 はい。 うーん。 うーん。
それでだいぶうん、なんかもう落ち着いちゃった感がはい。
そうなってくるとうん。 うん、うん。 そうですよね、一旦そこまで来たら、今度維持していく段階ってなると、目に見える変化がなくなってきちゃうから。うーん、それを続けてくってほんとに難しいですよね。
うん。 そうなんですよね。 もうほんと最初はやればやるだけ体重も減ってってたので、まあそれも楽しくて結構、ん、頻繁に通えてたんですけど、もうあるところまで落ち着いちゃったらあんまり変化もなくなっちゃって
うん。 はい。 うんん。 そうですよね。モチベーションをどこに持ってくるかっていうところですけど、そうなるとこう、何かまた別の目標みたいなものを立てるのもいいかなと思ったんですけれども
うーん。 うんうん。 ええ、そうですね。
はい。例えばなんかこう、お洋服とか、えっと、着るのがお好きとかそういった、なんか見た目に関することって何か興味がある部分ってございますか？
うん。 あ、そうですね。やっぱり体を鍛えてる理由の一つとしては、ぱり体型維持、ま、維持というか、よりね、いい体になりたいなっていうところもあるのでうーん、そこは、うーん、一つのまあも目標というかはい、いい体になりたいなっていうところあります。
はい。 うん。 うーん。はい。 はい。 うーん、何かこう一つ、この服を着たいからとか、あとは今は冬なので夏になったらこう水着を着るとかうん、そういうちょっと目先の、また新たな目標を立ててみるっていうのは、一つモチベーションに繋がるのかなと思ったんですよね。
うんうん。 はい。 うーん。 あ、そうですね。確かにもう一旦体重的にはある程度落ち着いちゃったので、あんまり具体的な目標を持ってはと、鍛えトレーニングしてなかったのでうーん、確かに、だちょっと先の、例えば夏に向けての目標とかを決めるっていうのはちょっと一つ、うん、やる気モチベーション取り戻す一つのちょっときっかけにはなりそうかなとちょっと思ってます。
うーん。 はい。 うーん、うん。 うんうん。あとはこう、ん、なんだ今のは長期的な目標としてこう掲げればいいかなと思うことなんですけれども、毎日ちょっとこう、うん、外に出るのが億劫だと思うので、そのハードルを何か、こう、別のモチベーションを見つけられたらなとは思うんですけれども。うーん。例えばこう、歩い歩くとポイントの貯まるアプリとか
うーん。 ええええええ。 うーん。 うん、そうですよね。 ほうほうほう。
あとこう、なんだろう、えっと、色んな、こうキャラクターとかを使ったアプリで、こう歩くと新しいなんか、動物が手に入るとか
うん。 ええ。
そういったものっていうのが、こう最近多分、といつ、人のモチベーションを続かせるためのアプリみたいなのが、結構あるみたいなので。
なるほど。 あ、そうなんですね。うーん。
はい。なんかそういったもので、目に見える形で、日々ちょっと歩いたら、歩いた距離に応じて何か得られるとか。そういったものをひと あ、はい。ゲーム要素とかね、ポイントが貯まるっていう部分を一つ、なんか探してみるっていうのはいかがですかね？
うんうん。 なるほど。あ、ちょっと面白そうですね。 うん。 なるほど。なんかね、そういうポイントが貯まったりとかってすると、なんか出るメリットがあるので、確かに。ただね、気持ちでやる気を出すだけじゃなくて、なんか具体的なそういうメリットがあると、うん、よりモチベーションにつながりそうですね。出るきっかけ作りになりそうですね。
はい。 うん。うん。 はい。 うん。 うん。 そうなんですよね。一歩外に出るハードルってすごい高いので。
ええ！ 特に最近ね、寒くなってくると、特にこう外に出るだけでちょっと。
はい。うーん。 ほんとですね。
うーん。確かに行くと、もうい一回外に出ちゃってジムまで行くと、せっかく来たから色々やりたいなで、体は動かすんですけど、やっぱこう外に出るまでが一番こうハードルというか。
はい。 うん。うん。 そうなんですよね。
うーん。
その一歩がまず億劫だと思うので。はい、何かちょっとお得感とか。
そうなんですよね。 はいはいはい。
は、そのコレクションしたい、そういうなんですか、歩く距離に応じて新しい動物がゲットできるみたいなアプリとかって、子供騙しっぽいけど、多分人間の根底にあるあの、あつ集めたいみたいな、欲を満たしてくれるものなので、なんかちょはい。
うん。 へえ。 うん。 はいはいはい。 そういうゲーム要素があるとちょっと楽しそうですね。
ううーん、最初はそんなことなくても、集まっていくとどんどんやりたくなるみたいな。そういう自分の欲みたいなとこに結びつけると、もしかすると一歩が踏み出しやすいのかなと思ったんですよね。
うん。 はいはいはい。 なるほど、ちょっと本能を刺激するっていう、うん、そういう脳の仕組みを使うっていうのも、い面白そうですね。へえ。
うん。 はい。もしまだね、てなければ、そういったものを探してみるのはいいかもしれないですね。
はい、ちょっとそんなアプリがあるのを知らなかったので、ちょっと調べてみみようと思います。
はい。 はい。ゲームはお好きですか？
う、そうですね。嫌いではないですけど、あんまり積極的には最近はやってないですね。
うん、うん。うーん。やればもしかしたら、その、ちょっとした刺激でもしろくて、で、かといって依存しすぎることもなく、いい具合にこう、サポート役として活躍してくれそうな気がしますね。
うん。 うんうんうん。 なるほどちょっと楽しそうですね。うん、ちょっとそれは試してみたいと思います。はい。
はい。 はい。なかなかね、続けるってことが、そもそもなんにおいても難しいので。ちょっと小さなね、ハードルから少しずつ超えていけるといいですよね。
ええ、そうなんですよね。 ええええええ。
うん。 やっぱ、整えることがすごい大事かなとは思うので、うん、あとほんとにもう、靴履いて一歩外に出るだけして部屋に入るっていうつもりで
うんうんうん。 あ、なるほど。
はい。っていう、今日はそれだけやる、でも、辛かったら5歩歩いて帰るとか、思うと、靴履いて出たらもう出るしかないから出ちゃおうとか。
ううーん。 うんうんうん。そうですね。うーん。
ごほ進むなら、あ、じゃあせっかくなら1キロ歩こうとか。じゃあ、いちきろ歩くのがうん。
まずね、その初めの一歩のハードルを下げるっていうのも、まずね、何かをやる、う、やりやすい環境かもしれないですね。うーん。
はい。 あ、そうですそうです。それが言いたいかったです。<laughs> いたいじめの1歩のハードルを下げる何か見つけられるといいなと思いました。
<laughs> うんうんうん。 確かにね、まずまず1歩外に出るだけチャレンジすると、せっかく出たらちょっと行ってみようかなっていう気になりそうですもんね。うーん。
はい。
確かに。
いかがでしょうかね。うん。
最近だと、まあ、ジムに行って、まあ、走ったりとか、ウエイトのメニューとかもするんですけど
はい。 はい。
だいたいある程度こう1周、うすると、まあ、もうそこのマシンも限られてるのでうん、だいぶこう、お同じのばっかりっていうところもだいぶこう、マンネリ化してきちゃうなっていうところもあって。はい。
うーん。 ああ、なるほど。うーん。 そういったところも、なんかこうマシーンを変えてみるとか、順番を変えてみるとか、メニューを変えてみるっていうところも、モチベーションに繋がりそうですね。
うーん。 あ、そうですね。やっぱり自分の好きなやつばっかりどうしてもやっちゃうのでうん、その時にちょっとメニューを変えて、あんまり、普段あんまり使ってないやつ試してみるのもちょっと面白そうですね。
うん。 うーん、そうですよね。 はい。なんかそうやって考えていったら、楽しさがいっぱいありそうですね。
うん、そうですね。確かにちょっと今までと今までのルーティーンと違うこと、試してみるっていうのもまた一つ、うん、面白そうなアイデアかもしれないです。
はい。 はい。
そうですね。ちょっとまずは、いっだい、初めの一歩のハードルをちょっと下げるところとうん、あとは、ちょっと日頃のルーティン変えてみるっていうところが、簡単にできそうなので、まず、そういったところから、ちょっと試してみようと思います。
はい。 はい。 はい、続くように願っております。
はい。 今日、お話聞いていただきまして、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。